A, ımm, <lip trill> yani, yani, bir kısım, bir kesim var ki evet, yani, eee, hatta dün akşam bir arkadaşımla, eee, yemekteydim ve bu ha kadın arkadaşım lüks tüketim, eee, markalarının, emm, ticaretini yapıyor. Yani, eee, g gerçekten tam aslında bu soruyu hak eden bir, iii, kişi kendisi. Eee, -ha, ben olmasam da eee, böyle işte, hani, marka çantaların, ayakkabıların, saat parçalarının diyeyim, yani, her şey olabiliyor. Onların, eee, ülkeler arası transferini yapan bir kadın. Eee, mesela yüz yirmi sekiz bin dolarlık bir çantadan söz etti ve ben uzun uzun yün yüz yirmi sekiz bin doların neye tekabül ettiğini, yani, $128.000'la ne satın alabileceğimi ya da e evet, yani. Aynen, yani, benim matematik ve <chuckles> parayla ilişkimi tamamen, ııı, ters düz eden bir, eee, diyalog yaşadık ve hani, "Bu, yüz yirmi sekiz bin dolarlık çanta için sırada bekleyen insanlar var." dedi. Eee, yani, hani, demek ki bizim hiç bilmediğimiz, en azından benim hiç bilmediğim, içinde olmadığım bir dünya var, bu paraları harcayan; bu, ııı, sadece üstünde o marka olduğu için satın alan. Eee, ama, yani, benim dünyama çok uzak kavramlar bunlar.
Nedir bu, "marka bakış açısı?" Hıı. A! Süper. Tam, evet, evet, evet, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Harika. <gasps> Gerçekten mi? <gasps> Algını, algını bozdu, değil mi? Evet, evet. Ah, çok etkileyici! İnanılmaz! Evet. Kesinlikle. Evet.

O dünya da kendi içinde, eee, 2 ayrılıyor diyebilir miyiz? 1 eski zenginler, aileden zenginler ve, eee, gerçekten bunun bir lüks tüketimi olduğunu düşünmeyen, eee, yani, bı onlar için normal olan Ha, belki $128.000 çanta almıyordur ama $10.000 onun çantadaki limiti belki ki. Ki $10.000 da çok büyük bir para. Iıı, bir de aslında konuyla, modayla, eee, hiç ilgisi olmayıp bir statü, eee, aracı olarak kullananlar.
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Ya çok benzer, evet, yani, çok benzer bir soruyu ben de arkadaşıma sordum. Neden, hani, bu kadar, eee, yüksek fiyat vererek insanlar bir şey satın almak ister? Yani, oradaki gücü ne? Çünkü, eee, yani, ııı, sonuçta, hani, günün sonunda çanta, hani, bin dolarlık da aynı işlevi görecek, $128.000 da. Neyse, yani. Eee
Heh. Evet. Evet. Evet. Tabii, tabii, tabii, inan ki o motivasyonlarını ben de o duyguyu öğrenmek için, istediğim için sordum sana.
Evet. Evet, yani, ııı, 2 şey var, dedi. 1 tanesi, eee, hakikaten artık, hani, satın alı almayla ilgili algı bozukluğu yaşayan insanlar, dedi. Ya, o kadar çok parası var ki. Yani, bir şeye sahip olmak, e, artık onun için ihtiyaç ya da hakikaten beğeniye odaklı değil, tamamen, eee, ona sahip olmuş olmak için. Yani, çünkü işte, "Evet, yani, en pahalısını alabilirim. Yani, benim için, hani, ııı, bir önemi yok." Yani, "E, onu zaten böyle, hani, ay, $128.000 çok daha fonksiyonlu diye almıyor." dedi. "Bir kere oradan bir çık." dedi. Yani, "yüz yirmi bin dolarlık daha az fonksiyonlu da falan gibi değil." <chuckles>
Ha. <chuckles> A, a! Çok ilginç. Çok ilginç. Tabii, tabii, tabii. Yani, ü üstüne binip gitmediği sürece o sadece bir çanta tabii ki. <chuckles>
Hah, yani. Evet, yani, dolayısıyla, hani, "Bir kere oradan çık." dedi. Eee, 1'inci cevap bu, 2'nci cevap da yatırım aracı, dedi. Yani, mesela bu benim çok üstüne düşündüğüm bir şey değildi. Eee, özellikle, eee, bir kesim, eee, parayla ilişkisi ve yatırımla ilişkisi bambaşka olan bir kesim, eee, diyor ki, eee, "Eğer," diyor, "Ev, yat, araba Bunlar, hani, bir şey olduğunda, eee, ülkeyi terk etmek ya da bir nedenle elden çıkartmak istediğinde, bunları elden çıkartmak, çok büyük mallar, mülkler olduğu için kolay değil. Ama bir çantaya sahip olup, onu tak diye sattın mı, hani, çünkü evi satmak o kadar kolay değil, <chuckles> ama çantayı satmak daha kolay." diyor ya da saati. Evet.
Evet, evet. Ha. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Zor. Hı hı. A! Çok. Evet, bambaşka bir, ııı, kapı a açtı, ııı, kafamda. Yani
Evet. Hı hı. Benim de hiç düşünmediğim bir şeydi. Benim için de çok ilginç bir öğreti, bilgi oldu bu.
Evet.